Ja, du, ich hab in Erinnerung, dass du schon total oft früher auf Konzerte gegangen bist und da würde ich dich gerne fragen, ähm, ob du noch so ganz besondere Konzerterinnerungen ja, vor Augen hast und vielleicht besonders intime oder nahbare Konzerte oder Konzerterlebnisse?
Ja, auf jeden Fall, <clears throat> da kann ich dir ganz konkret was zu erzählen, weil ähm, also ich war auf hast recht, ich war auf ganz vielen Konzerten, also von den größten Stadien bis, äh, kleine, äh, Konzerthallen oder sogar, ähm, <tsk> also richtig intimes, ähm, äh, f fand das Konzert praktisch statt in einem kleinen Restaurant, ne? Und da war eine Bühne und die aufgetritten treten ist, das war eine, äh, Freundin von mir, die die war mal, ähm, auch Backgroundsängerin bei, äh, Bette Midler, ne? Und, ähm, äh, die hat halt so alleine hat sie halt kein großes Publikum und ist halt in diesem Club. Also es war eigentlich noch nicht mal 'n Club. Wie gesagt, das war 'n Restaurant <swallows> und die hatten halt so 'ne Mini-Bühne. Aber das war halt dann ganz besonders, ne, weil, ähm, weil das halt so intim war schon, dass, äh, man saß praktisch fast mit auf der Bühne und war echt so nah dran am Geschehen, ne? Und, ähm, das war jetzt <clears throat> wirklich mal was anderes, als in so 'ner großen Konzerthalle, ähm, zu stehen, weil man kann dann auch zwischendurch praktisch die die Musiker, wenn die Pause machen, dann auch ansprechen, ne, weil sie dann meistens auch s ver zur Bar gehen und sich 'n Drink holen, ne? Und, ähm, ja, das ist halt, dass man wirklich so, äh, auf, äh, ja, ähm, auf Nähe ist und die Mimik sehen kann, ne? Und der Sound ist natürlich auch in so 'ner kleinen Halle ganz anders. Also man ist viel mehr dran, näher dran und das ganze Erlebnis wird dadurch irgendwie, ähm, äh, auch stärker, ne?
Also verstehe ich das richtig, dass du da mit den Künstlern auch was trinken kannst, mal anstoßen kannst und dass du mit denen auch tatsächlich Gespräche führen kannst? Und war dir das dann da möglich? Und, ähm, hast du da auch irgendwie gute Gespräche gehabt oder ist das dann nur so:, Hallo und Tschüss gewesen" oder hat man da auch wirklich mal sich unterhalten?
<clears throat> Ja, also schon, ne, aber ich mein, ja, hier war's ja auch besonders, dass ich praktisch die Sängerin eigentlich schon kannte, aber <clears throat> die hat dann, halt auch gesagt: ,,Hey, äh, hier ist hier der Gitarrist" und so und so, ne? Und hat mich dann immer nett vorgestellt. Aber das war halt wirklich, das musst du dir so vorstellen, ne, das ist, äh, ähm, das war so 'n, also dieses eine war 'ne Bar. Und da war also links so die Bar und rechts 'n paar Tische und dann halt war so 'n kleiner, kleiner Raum, Vorraum, ne, vor der Bühne und das wars dann auch, ne? Und wenn man dann halt schon reinkam, waren die Musiker eigentlich dann schon auch dort, weil das gab ja auch nichts anderes, wo sie sich hinstellen konnten, ne? Und dann, äh, konnte man ja auf jeden Fall mal auch schon mal ,,Hallo" sagen, ne? Und, ähm, ja, gut, ich kannte auch die Sängerin auch schon, ne? Es macht's <clears throat> macht es dann noch einfacher, aber es war schon wirklich schön und das waren ja jetzt auch nicht so megabekannte Leute, ne? Eher gar nicht, ähm, und in insofern, äh, war da auch nicht so 'ne Abschottung dabei, ne? Aber, ähm, was ich auch noch dazu erzählen konnte es, äh, ähm, könnte, das, äh, fand ich total interessant. Ein anderes Konzert, das war wirklich mal im Restaurant, wo man sich dann sogar Essen bestellen musste, was ich dann gar nicht so gut fand, weil wenn das Konzert so Richtung Schwung aufnimmt und man so nah dran ist, ne, dann, ähm, habe ich eigentlich nicht die Ruhe zum Essen, ne? Und ja, ich wollte noch kurz dazu sagen, dass, äh, bei diesem anderen Konzert, ne, und ich muss dazu sagen, ich lebe in LA, wo natürlich auch in echt echt viel Musik, ähm, und so so halt kleine, ähm, Klubs sind, ne? Und, ähm, da kann man dann halt auch gut mal, äh, äh, l äh, berühmte oder, äh, Leute dann auch treffen, die in diesem Klub sind. Und da war zum Beispiel bei dem einen Konzert <inhales> 'ne Backgroundsängerin von Tina Turner, die saß im Publikum, al in Anführungsstrichen, das war ja nur paar Tische. Und die ist dann auf die Bühne gekommen und hat dann 'n Song von Tina Turner, äh, äh, gespielt. Und da war echt, äh, die de die Leute, die standen praktisch auf den Tischen. Das war also unglaublich.
Wow. <chuckles> Also, das kann ich mir bildlich vorstellen, ja. Also, das ist ja wirklich dann auch so 'n richtiges Erlebnis was man jedem und auch noch 10 Jahre später erzählen kann oder?
Ja klar, ne? Und ich meine ich wusste das ja noch gar nicht, ne? <clears throat> Ähm, das war dann nur als halt äh, ähm, die gesagt haben: „Okay, hier, wir haben noch, ähm, 'n paar Leute im Publikum“, ne? Und, äh, hier irgendwie, ähm, dass die halt die Backgroundsängerin von Tina Turner war und dann haben sie auch den Song von ihr gespielt, ähm. Ah, wie heißt er denn? „Mountain High River Deep“ oder so oder irgendwas, ne? Also auf jeden Fall, der ri das ging richtig ab, ne? Und die die Frau, die hatte fast so 'ne Stimme wie Tina Turner, ne? Also, es war wirklich unglaublich und dann halt, ähm, diese Nähe auch und da da d äh, von da an habe ich auch gedacht, äh, ich gehe am liebsten auf so kleine Konzerte, was ist was ganz anderes, ne? Und es kostet auch nicht so viel, ne? Aber ich bin halt auch vor vor Ort, wo ich die Gelegenheit habe, äh, äh, richtig talentierte dann mal äh, Leute auf der Bühne zu sehen, ne?
Ja, und da ist da noch nicht so viel mit Starallüren, sage ich mal und noch so, ja, Stars zum Anfassen. Also, ich bin zum Beispiel immer gerne in Irish Pubs gegangen, weil ich die Musik halt toll finde und da war immer Livemusik. Und was ich da auch mitgenommen habe, also ja also wie du sagtest, so Gitarrenmusik und Gesang und irgendwann hatten die dann Pause oder haben auch aufgehört zu singen und, hm, da hat man auch noch anstoßen können mit 'nem Guinness. Also, es war 'ne ganz andere Atmosphäre wie auf so Riesenkonzerten, wo Tausende von Leuten sich stapeln. Aber was ich noch in Erinnerung hatte, war, dass auch tatsächlich das Publikum was Besonderes war. Ähm, also ich habe da auch Leute kennengelernt, man hat halt dann über die Musik geredet. Man ist schnell ins Gespräch gekommen. Man hat getanzt, man hat mitgesungen. Und da sind dann auch Kontakte entstanden. Und ist das bei dir denn auch so gewesen, dass du auf diesen kleineren Konzerten dann oder wie hast du das Publikum dort wahrgenommen?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das Publikum, <clears throat> das war, äh, auch ganz anders wie bei großen Konzerten. Bei großen Konzerten ist das ja irgendwo so, äh, ja, die Fans stehen, ähm, vor der Bühne, weil's dann ja auch meistens bei großen Konzerten dann, äh, irgendjemand ist, der auch, äh, ähm, weltbekannt ist, ne? Und solche Stadien auch füllen kann. Und hier war das so, dass, äh, zum Beispiel bei diesen Klubs, da sind manche Leute eigentlich nur so zum Tanzen hingegangen, ne? Und manche standen halt wie ich vor der Bühne und ich bin immer mit 'ner Freundin, hm, ge zusammen gegangen, weil die habe ich einmal mitgenommen und die war dann auch ganz begeistert, ne? Also, wir sind so zum Musikhören gekommen und, ähm, manche Leute sind dann zum Ka zum, äh, Tanzen gekommen. Manche saßen auch nur an der Bar, ne? Und, ähm, äh, ich muss sagen, äh, ja, da so da ja man kann halt mal mit Leuten, ja, ins Gespräch kommen, ne? In mei meinem Falle war es meistens die Musiker o oder Sängerin, ne? Ähm, äh, aber dann halt in den Pausen, weil ansonsten ist das dann auch wirklich unglaublich laut, ne? Ähm, aber ich habe da, ähm, auch auch bei großen Konzerten, ne? Ähm, äh, weil ich mein auch 'n ziemlich großer Prince-Fan war, ne? Da bin ich in äh, als Teenager erste Mal hingegangen und dann sind wir mit vielen da habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich dann auch zusammen auf die Konzerte gegangen sind und dadurch auch Friend Freundschaften entwickelt haben.
Ja schön, also richtige Freundschaften und die dann auch jahrelang gehalten haben oder hat sich das dann auch wieder verlaufen?
Ja, also, äh, bei manchen hat sich das verlaufen, aber ähm <clears throat> also, den meisten wir sind ja dann auch alle in verschiedene Länder. Einer ist nach Japan, ich bin in die USA, ne? Paar sind in Deutschland geblieben, ne? Ähm, man schreibt sich zumindest noch 'ne Weihnachtskarte und dann auch mal auf, äh, Social-Media, ne? Aber eine, äh, gute Freundin von mir, die war letztens hier in in Urlaub und da haben wir uns auch mal getroffen, ne? Also, muss ich schon sagen kann man eigentlich schon sagen, dass ich da auch so Freunde für's Leben ge bekommen habe auch. 'Ne Freundin in Deutschland, die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber die schreibt auch immer zu Weihnachten, sagt: „Ja, wir müssen uns unbedingt mal wieder sehen!“ Aber wenn ich halt da bin, dann habe ich aber halt immer nur <clears throat> so knapp 2 Wochen, ne, für meine Mutter und dann ist nicht so Zeit, ne?
Ja, aber das ist ja echt schön, dass die Kontakte sich dann ja trotzdem gehalten haben und dass man sich dann auch trotzdem noch mal, auch wenn es nur kurz ist, persönlich sieht. Ähm, es ist ja jetzt so, es gibt ja auch Social-Media, Internet, ähm, alle Möglichkeiten auch im Internet Musik zu verfolgen. Ich habe jetzt grade gelesen, es gibt dann auch für kleine Künstler oder für Künstler, die noch gar nicht so berühmt sind, die Möglichkeit auf in gewissen, ähm, auf gewissen Plattformen sich anzumelden und praktisch so 'nen eigenen digitalen Fanclub zu gründen, der dann zum Beispiel auch, ähm, unterstützt, wenn es drum geht, den Künstler bekannt zu machen oder auch bei der Produktion noch von, äh, Musik unterstützt. Das ist ja auch 'ne Kostensache teilweise. Und, ähm, das ist dann so 'ne digitale Fanbase, wo der Künstler und die Fans sich austauschen können, wo sie auch Fragen stellen können, wo das Ganze sehr locker digital praktiziert wird, sowohl die Fans untereinander auch wie zum Künstler hin. Machst du sowas denn auch oder käme das auch für dich und für die Leute, die du jetzt so kennst, infrage zum Beispiel auch für euch jetzt, um noch 'n bisschen über die Musik näher im Kontakt zu bleiben?
Ja klar. Ja, ich meine, wir kannten uns ja eigentlich so gut, dass wir's eigentlich perso persönlich machen, ne? <clears throat> Aber ich habe bald auch, ähm, schon, ähm, äh, ich mache auch Webdesign vom Beruf. Ich habe also auch, äh, für, ähm, manche Musiker, die ich halt, äh, wo ich früher pf Konzerte gegangen sind, inzwischen Webseiten gemacht, ne, und dann auch halt, <inhales> äh, dann wurde man auch weiterempfohlen und so, ne? Und, äh, da hat man dann auch mal Social-Media profile erstellt und, ähm, praktisch, äh, dann habe ich das eher so organisiert, ne? Ähm, so off äh offizielle Social-Media Seiten, wo halt die Fans dann auch informiert werden, ne? Also, ähm, also i ich tausche mich also mit den Leuten eigentlich eher privat aus, ne, aber das war am Anfang ja schon so, ne, dass man, ähm, auch halt über Sch Social-Media, sich halt viel Informationen geholt hat und auch halt, äh, mal so generell, wenn man mal Lust hatte, hier über 'n Konzert zu reden oder halt auch oder auf Youtube irgendwelche Videos zu sehen, das mache ich eigentlich auch ganz gerne, ne?
Ah, das ist ja toll. Also, ihr habt da ja so 'n richtiges Win-Win Verhältnis gehabt dann. Also, du als Webdesigner hast dann die Künstler auch, ähm, im Social-Media Bereich unterstützt. Und hast du da dann auch, ähm, mal 'ne kostenlose Konzertkarte bekommen? Also
Ach ja, auf jeden Fall. Ich konn ähm, ich brauchte nur anrufen und dann wurde ich auf die Gästeliste gesetzt ne, aber ich habe, ähm, <clears throat> ich habe das auch halt gerne gemacht, ne? Ich meine, ähm, äh, so für 'ne Website bin ich natürlich bezahlt geworden, aber Social-Media habe ich mal so nebenbei gemacht und das das war eigentlich auch ganz einfach für mich, weil wenn ich jetzt so 'ne Social-Media Website für irgend 'ne Firma mache, dann kenne ich ja mich mit der Thematik gar nicht so aus, was die Firma macht, ne? Aber bei den, äh, Künstlern oder Musikern, wo ich halt vielleicht mal 'n Fan von war oder richtig die Musik gut kenne, da habe ich natürlich auch Material selbst zu posten, weil ich halt praktisch irgendwie in der Materie drin bi bin, ne? Also, ähm, das, äh, ähm, ja, ist auf jeden Fall, äh, schön.
Ja, super. Also, ganz viele interessante Einblicke, die ich jetzt von dir habe, auch ja, also, über Künstler, über noch nicht ganz bekannte Künstler. Gab's denn auch Künstler, die du so mitverfolgt hast, die dann später 'nen großen Durchbruch hatten, dass du sagst, in der Anfangsphase habe ich jemanden, der heute Superstar ist, schon kennengelernt oder vielleicht auch näher kennengelernt?
Ähm, eigen ne, das eigentlich nicht. Ich habe eher so halt, äh, Leute, die mit Superstars gespielt haben, also, eher als Backgroundsänger oder Instrumente, die habe ich dann auf diesen kleinen Konzerten kennengelernt, ne? Und das war auch schon schon interessant, äh, genug, sage ich mal.
Ja, da die können also, ganz toll, also, die können ja dann auch von den großen Konzerten berichten und das ist ja die haben ja auch diese ganzen Erlebnisse gehabt. Also, interessant, dass man da solche Leute kennenlernt. Also, vielen lieben Dank, dass du das alles mit mir geteilt hast und sehr, sehr interessant und spannend gewesen. Danke.
Ganz genau. Gerne, gerne.